À, hài hước chứ. Bây giờ mình không chơi nữa thì mình ngồi nhìn các bạn bè ấy, thì, ờ, ờ, mình, ờ, nhìn được những cái tiếng la hét thất thanh này, đấy, mình nhìn được những cái biểu cảm sợ hãi tột độ của bạn bè mình thì mình cảm thấy, ơ, rất là buồn cười. <laughs> Đấy là kỷ niệm hài hước với mình.
<laughs> Khá là vui ấy nhỉ. Khi mà mình ở x dưới rồi, à mình ở dưới rồi và nhìn các bạn, ờ, mình ở trên hú, hét, gào, mình thấy là "Ôi, thật là may mắn khi mình không ở trên đấy nữa chứ không người mà gào thét thì lại chính là mình, chứ không phải là các bạn mình nữa."
Ừ, vui luôn. Ừm.